あの、お洋服で、こう、着るだけでね、もう気分がこう上がって、嬉しいってなれるような服ってどんなものですか？
はい。 はい。 私は結構、女性ら女性らしいラインが好きで。
はい。 ああ、はい。
あの、スカートが、あの、くるっと回るとふわふわふわって、あの、円になるような
うん。 はい。 ああ。いいな。はい。
うん。そういうなんか、洋服が好きなんです。
ああ、そうなんですね。ええ、可愛いというか、綺麗というか、そんな感じですよね。うん。うん。
そうなんです。 そう。かそう。可愛い系の洋服が好きで。そうなんです。ちょちょちょっとそこから卒業出来なくて、ずっとそれを着てるんですけど。
いやいや、あの卒業しなくていいと思います、そこ。はい。<laughs> へえ。うん。
<laughs> そうなんです。だから、結構女性らしいシルエットが、あの、気分が上がります。
うん。 うん。 あ、そうですか。で、えっと
うん。
なんかあの、A ラインとか、色んなあれがあると思うんですけど、どんな感じですか？うん。
あ、そうですね。なんかフレフレアーっていうんですけど。あの、ふふわっと広がる。あの、全部広げると円になるような。
フレア。はい。 うーん。 あ、なるほど。そうするうん、ふん。あい、どうぞ。はい。うん。
はい。で、ついさいはい、つい最近買った洋服が、そのワンピースなんですよ。
あ、ええ、え、どんな感じなんですか？
それはですね、あの色はすごく、ブラウンっていうかベーシックな感じなんですけど
うん。 ブラウはい。まあ、あの、秋ですしね、うん。
はい、なんですけど、えーと、回ると、もう本当にふわふわふわっとスカートがなって。はい。なんか無駄にあ、いや、全然じゃなくて、もう、しストーンとなってるんですけど、下うん、ストーンなんですけど、下の方にたくさん生地が、あの、なんでしょう、プリーツみたいに入ってるんで、どんどん下に広がっていく感じなんです。
うん。 うん。 ふわふわふわ。うん。 で、ウエストで締める感じ？ しないのね。あ、ストーンなのね。 うん。うん。 ああ。ああ、なるほどね、はいはいはい、うん。 へえ、あ、面白いなそれ。ええ。うん。
そう、だから、無駄に回ります。
<laughs> いやいやいやいや。へえ、あ、素敵ですね。うん。
<laughs> ちょっと、<laughs> なんか駅で、なんか電車待ってる時とか、なんか体を揺らすと、スカートがすごいふわふわってなるんで、それだけじゃちょっと気分が上がっちゃって。
うん。 うんうん。 うん。 うんうん。 ああ、いいですね。なんか注目浴びそうだしっていう。うん。
うん。 いや、あの注目はいいんですけど、なんかうん、じぶうん、自分でテンシテンションが上がりますね。
うん。あ、まあね、うんうん。でもうん。ええ、なんかね、こう、笑顔でこっち見てくれて、視線があったりすると嬉しいかもそれ。うん。へえ。ねえ、そうでしょ？うーん。
うん。 はい。 そうですね。で、それうん、それはやっぱり評判が良くって
あ、うん。
あの、よく友達に、その洋服で会ったんですけど。
うんうんうんうん。
やっぱ「可愛い」って言ってくれて。うん。なんか「よかった」と思って。買って。
あ、本当に？ええ。 あ、やっぱりそういう服洋服って、あの、友達と会うとか、誰かと会うとか、どこかに、こう、お出かけするっていう時に、こう、なるべくその服が来るように着ていきます？やっぱり、あの、普段のローテーションみたいの。うん。
はい。 そうなんです。 そう、うまく合わせて。
うん。わかります、わかりまわあ、いいな。うん。
うん。 そうなんですよね。で、えっと、逆に失敗した洋服もあって。
はい。 あ、そうなんですね、はい。
<giggles> そうなんです。それはですね、あの、簡単に言うとマントみたいな。
うん。はい。 マント、うん。
うん、冬冬に着るマントマントみたいなんですけど。あの、し下の方にフェイクファー、あの、本物じゃない毛皮。
洋服？はい。 ああ。はいはいはい。 うん。 ああ。あ、はい、はい。あ、だんだんイメージが、はい。
はい。できてあの、出てるあの、ついてるやつで。で、着るとなんか、すごいボリュームになっちゃって
はい。 うん。なるほどなるほど。はい。いろうん。 うわ、あ、そういうことですね。うんうんうんうん。
そう、クリスマスツリーみたいになっちゃったんです。
<chuckles> はい。それ、ひょっとして中はその、タイト気味のやつの時の方が似合ううんですかね、ひょっとして、それ。
<laughs> <laughs> そうかもしれないですね。で、たまたま友達と会う機会があって、それを私はなんか、めっちゃ自信がを持って着てったんですよ。
ね。うーん。 はい。 はい。
そした目立ちすぎちゃって。
はあ。
うーん。なんか「ええ？」みたいな。そそんななんか、ファッション雑誌から出てくるのを本当に着る人がいるの？みたいんなっちゃって。
へ？<chuckles> あ、そっちですか？へん
そっち。なんか引かれちゃったんです。
ああ、なあ、要は、え、その、会った方とにですか？それ引かれちゃったってのは。
うん。 あ、多分周り全員。
全員？じゃ、それはその場場場に合ってなかっただけなんですか？逆に言うと。
<laughs> いや、それはホテルだったから。
あ、じゃあいいはずですね、それね。なんだろう？ね。
いいはずなんで、けど、なちょっと、何て言うんだ？ドレッシーすぎるっていうのかな、今の世の中。
ああ。ああ、そうなんですか。へえ。
うん。 で、なんか友達にすごい低いテンションで「ワーオ」って言われて。
うん。 うん。 それ いや、その人も考えてそう言ったんでしょうけど、ね、どうやって、こう、どうやって褒めようかなみたいな。うーん、あ、ごめんなさいね。あの、ご自身がそう思われているからま、あれ、かなと思って。うーん。
そう。 そう、で、いえいえ。 いや、そうそうなんです。それで、でも、え、その言い方絶対今良くない方だよねと思って。<laughs>
うん。 <laughs> うん、それは、まあ、微妙に感じますよね。わかりますよ。うん。
<laughs> いや、「ワーオ」だったらいいんですけど、「ワオ」って、フラフラットだなみたいな。
はい。 低温だとね。フラットな感動なしじゃんみたいな。へえ、なるほど。うん。
そお、で、これは、あ、ちょっと、なんか、やり過ぎだったのかなと思って。
あ、はい。なるほど。あの、要は、なんていうかな、女性らしいって言っても、その、ふわっとした方の女性らしい、あの、いろんな女性らしいがあると思うので、なんか、そういうフェミニンな感じって、どういう
うーん。 はい。 はい。 ええええ。 はい。
ところを見て選ばれてます。例えば、トップスだったらこういうところを大事にするとか、ね、まあ、あの、ボトムスの方はなんとなくあとパンツとかが履かれるのかなとか、逆に。うん、なんか、そんなところ教えてください。
はい。 あ。 あ、はい、私はパンツはあんまり履かないんですけど、でもパンツを履く時は、上に逆にドレッシーなものを着て、女っぽいものを着て、で、すごいテレビでいい情報を得たんです。
ああ、あ、やっぱり、うーん。 はい。 あ、なるほどね。うんうんうんうんうんうん。 あ、どんな情報ですか？
それはですね、なんか3つを女性は出さなきゃいけないところがあって、うん。それは、一つ、デコルテっていって、あの、この首のところ、鎖骨とかと、ええと、手首。
うん。 みっつ。はい。 あ。わかりまはい。うん。ああ、そうですね、確かに、うん。 あ、手首？あ、確かにそうですね。うん、確かに、うん。あの、なんとなく、よっぽど寒い日じゃなかったらね、ちょっと出してる方を、いね、そうするとなんとなく、おおってなる感じですよね、はい。
うん。手首と あ、じゃあ、そうですか？ うん。 あ、そうですか。あ、男性の意見が聞けて嬉しいです。それと、あと、足首？を出すといいっていう風になんかファッションエディターみたいな人言っていて、で
はい。 はい。はい。 おお、足首にね。うん。うん。 ああ、あ、そうですか。ま、確かにね、ブレスレット、アンクレットってあるわけですからね、結局ね。うーん。ねえ。
あ、そうですね。うん。それで、あの、下パンツは足が隠れちゃうので、そうすると上はちょっと V っぽいもの、V ネックって言われるものを着て、あの、丈も、ま、7分丈とか、私はタンクあの、タンクトップっていうか、ノースリーブ着ちゃうんですけど、でもバーンと出します。うん。
うん。 ああ、はい、あ、なるほど。うん、うん。 うん。 あ、はい、はい。 うん、あ、なるほど。あ、でもイメージ分かります。あ、確かに素敵です、それは。はい。
はい。はい。だから下はシンプルで上、ちょっと女性らしいもの。うん。にしてますね。あとは、そうですね、私、夏は結構ノースリーブが好きで。
はい。なるほど。うんうんうんうんうんうん。はい。 うん。
うん、ノースリーブ着ると結構テンションが上がりますかね。
なるほど、ノースリーブで、あの
うん。
お帽子とか被られます？あの、なんて言うの、こうふわっとした感じの。
あ 帽子大好きなんです。
ああ。うん、なんかうんうんうん。
うん、あ、帽子も、なんかテンション上がる中に入っていて、わ私帽子どの季節でも被るんですね。
あ、そうですか。 あ、そうなんですか。へえ。
うん。なので、夏はあの、おちょっと大きいつばの
分かります分かります、それ。はい、多分ああいう、帽子なんだろうな。イマジつきます。はい。うん。
うん。そう イメージが出来ました？はい、そういうのを被ったり、今の時だと、えっと、ちょっと、ななんて言うなんて言えばいいのかな。パリジェンヌっぽい、あの、帽子があるんですけど、ちょっとなんか、つばが下にストーンと落ちてる、あの、あったかい素材の、あの今今、秋とか冬とかに今流行ってるものがあるんですけど、それを被ったり、逆にちょっとそのパンツの時とかは、ハンチング帽じゃないんですけど、前につばの
うん。 はい。 うんうんうんうんうん。 ああ、はい。 うんうんうんうんうん。 うん。 うん。 あ、はい。 うん。
おっきいもので、えっと、今の時だと毛糸とか、そういうので、はい。だから、そうですね、帽子もテンション上がりますね。うん。
うん。 はい。 なるほど。そっか素敵素敵だな、どれも。うん、すごい素敵ですね。いやあ、もうなんか、その夏のお姿が、ねえねえ、すごい。で、ひょっとしてあれですか、こう日差しが強いとかいう時は、あのなんか、こう肩にかけるものとか、それから透け感のある、ええ、シャツだとか、そういうものとか、あん
いや はい。 はい。 あ そうで あ、そういうのは必ずちょっと羽織っていて、ちょっとノースリーブだけだとちょっと気まずいなっていう時とか <laughs> ので、そういう時には必ず必ず持っては出かけます。ショールとか。うん。でまずいなと思ったら、ちょっとくるくる巻いて。<laughs>
うん、あ、やっぱり。 まあ、そういう場もありますよね、うん。はい。 なるほどね、うん、あ、はい。いや、あの、うん。 でもね、それはそれでまたね、こう素敵なんですよね。いや、うん、いや、なんかあの、い、ね、それ多分聞いてる人もね、気分が上がるような感じのお話で、はい。うんと、うん。
なのでうん。 はい。 あ そうですね。あとは旅行の時はやっぱり、し-しわにならない素材？
あ、なるほどね、うんうん。はい。
うん、が大事で、あの、私は結構ワンピースが多いんですけど、ワンピースでも今なんかぐちゃぐちゃに出来るワンピースってあるんですね、素材的に。そうなんです。もう、あの、ぐちゃぐちゃっとまとめて、あれして出しても、まあもともとがプリーツが入ってるっていうか、ぐちゃぐちゃの素材なので
あ、はい。 うん。あ、そうなんですか。はい。 はい。 うん。 ああ、はい。 うんうんうんうん。
うん、そういうのを、その、う持っていくようにしてますね。だから、りょ旅行用はまたちょっと旅行用で、別にありますね。
なるほど。 うんうんうん。ああ、確かに旅行ね、先では気分は、ね、上げたいけど、ね、しわ問題とかそういうのも気にはなりますよね。うーん。
うん。 気に、ますよね。旅行先でちょっとアイロンとかやり、くないので、うん。うん。
はい。あ、はい。ほどなるほど。あとなんかディなんかディティールとか、あの、なんていうかな、あのレースが付いてる付いてないとか、色んな特徴があると思うんですけど、どんなこだわりがありますか？あるいは、あとは、そ素材とか色とか、うーん。はい。
うん。 はい。 ああ、そうですね。色は、最近ちょっと落ち着いてるものが多くって、白とか、あの
あ、はい。 うん。
さっき言った、あ、ええと、ブラウンとかが多いんですけど、ちょっと通ってるお店があって
はい。 はい。
その人に、「いや、柄物似合うから」って言われて。
うん。 ああ、はい。いや、それ多分、一つ挑戦してみてっていうあれですよね。
いや、そうでも、そうなんです。ちょっと柄物ってちょっと私にはハードルが高いので、でも、その人に選んでもらって、あの、買ったりとかして、うん、挑戦はしてます。
うん。 うーん。 うん。 うん。 あ、なるほど。あ、そうするうんうんうんうん。はい。
うん、でもあ、うん、新しい発見があったりとかするので
うん。
うん、挑戦も大事だなって思います。うん。
なるほど。あ、なるほどね。あの、今よく行かれてるお店、ま、1つんがは多いので。1箇所は。
はい。 はい。あ
あ、なるほあ、それははい。
うん。もうそこはなんか、あの、す好きなお洋服が、なんかブランドっていうかがたくさん置いてあるところなので、ま、その、えっとオーナーの方がすごいセンスがいいから。うん、その人に選んでもらったりとかすると、絶対自分でうん、絶対自分で選ばないものを選んでくれて、でもやっぱり上手いので。
うん、なるほど。 なるほど。うーん、うん。 あ、いいですね。うん。 うん。あ、そっか。うん。いいですね。へえ。あ、じゃあ、そういう方のこうね、ご助言もね、取り入れてってことですね。へえ。
うん。 意外な発見 そうですね。 うん、あの、お店の人の助言は、ほんとに取り入れた方がいいと思います。うん。
うん。 うんうん、なるほどなるほど。うん。 あと夏とかは、やっぱ色変わっていくんですか、春夏とかになるとやっぱり。
はい。 そうですね、色は、やっぱり夏は白着たい、私は。
うん。 あ、なあ、白ね。はい、そうですよね、うん。はい。なるほど。
うん。 あの、黒のワンピースって私はちょっと暑苦しいと思っていて。
ああ、そうなんですね。あ、黒派もね、結構世の中にはいっぱい居て、あれはあれでいいかもしれないですけど。うん。
<laughs> そう。いらっしゃるんですけど、最近ちょっと日本が暑すぎるので、なんか、なるべく爽やかな色を着たいなと思っていて。はい。うん。
あ、確かに。 うん、うーん。ね。特にあの、日本人の見分け方って、黒い服着てる人ってらしいので。
あ、そうなんですね。
せ と、全部白系じゃないすか。
ええええええ、そうですね。
だからね、え、そうなんだ。でも、ま、肌の色の関係うーん。
うん。私はうん、夏だと白い方がテンションが上がりますね。やっぱ、色に引っ張られるというか。うん。うん。
うん。あ うん。あ、なるほどね、うん。はい。あの、なんか今日は、気分上がる服っていうあれですけど、あの、一つ一つお話しいただくものがね、もう、想像するとすっごいいいんだろうなって。ほんとに素敵だなと思ってね、もう惚れ惚れして聞いておりまあね、あれですかね、はい。
はい。 はい。 ええ。 ああ、ありがとうございます。 ありがとうございます。私もとっても楽しかったです。
あ、はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、失礼します。